โอ้ ค่ะ จะบอกว่าการขึ้นรถไฟที่เป็น เป็นแบบชั้น 3 เป็นแบบพัดลมตรงเนี้ย เรามองว่าถ้าขึ้นสมัยเนี้ย ค่อนข้างทรมานมากเลยค่ะ ด้วยความที่แดดมันร้อน แล้วมันก็แบบว่า พอขึ้นไปปุ๊บ มันก็แบบอบไปหมดเลยอะค่ะ ค่อนข้างจะ ทรมาน เราก็เลยว่า มองว่า คุณเนี้ยสุดยอดนะคะ ยังนั่งตอนนี้อยู่อะค่ะ
อืม อืม ฮ อืม โอ้โฮ จะบอกว่าแบบทรมานจริง ๆ เนาะ อากาศมันร้อน แล้วบางครั้งอะเราขึ้นไป แล้วเราลงรถไปมา นี่คือแบบกลิ่นสนิมติดตัวตลอดเวลาเหมือนกันครับ มันค่อนข้างที่จะทรมาน เออ แต่ว่าถ้าสมมุติแบบอยากจะนั่งแบบไปเที่ยว หรือว่าอะไรที่แบบมันสบาย ๆ หน่อย ก็แบบแนะนำเป็นตู้นอนเนาะ ออกกลางคืนถึงเช้า แล้วก็เที่ยวได้พอดีเลย อะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นแบบการประหยัดค่าโรงแรมไปในตัวด้วย แล้วก็รู้สึกว่า การเดินทางแบบเนี้ยมัน มันไม่เหนื่อย เท่ากับการนั่งรถไฟแบบรถร้อน อะไรอย่างเงี้ย ครับผม อืม
อือ โอ้โฮ ถูกต้องเลยค่ะ
อืม แล้วทางนั้นเวลาอ่านหนังสือ เออ เรามีความสุขไหม? หรือว่ากิจกรรมเนี้ย มันช่วยให้ มันเปลี่ยนตัวตนเราเป็นยังไงบ้างครับ? มันทำให้เรามีสมาธิเพิ่มขึ้นไหม หรือว่าจินตนาการมันยังไงบ้าง มันดีขึ้นไหม? อะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะ แล้ว จะบอกว่าเราเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ แล้วมันได้ผลต่อการทำงานของเราด้วยอะค่ะ เรารู้สึกว่าเรากลายเป็นคนแม่นเรื่องตัวอักษรการพิมพ์นะคะว่า คำผิดหรือคำที่ถูกต้องอะ ควรจะพิมพ์หรือว่าใช้ยังไง เราก็เลยรู้สึกว่า พอเราได้ไปทำงานที่มันจะต้องใช้สกิลด้านนี้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการพูด หรือว่าการพิมพ์คุยกับลูกค้า หรือว่าคุยกันในองค์กรตรงเนี่ย เรามองว่า โอ้โฮ เราค่อนข้างแข็งแรงด้านภาษาไทย ที่แบบว่าเป็นคำที่ถูกต้องตรงเนี้ยค่ะ พอเห็นเวลาใครพิมพ์ผิดอะไรมามันจะขัดใจเราอะค่ะ อย่างเช่น คำว่าอัปเดตตรงเนี้ย มันจะเป็น อออ่าง-ไม้หันอากาศ-ปอปลา สระเอ-ดอเด็ก-ตอเต่า ซึ่งเราจะเห็นในหนังสือจนชินเลย เพราะว่ามันจะใช้เป็นคำที่ถูกต้องตลอด แต่ว่าพอเป็นคนอื่นใช้นะคะ มันจะเป็นการทับศัพท์ ก็คือ อออ่าง-ไม้หันอากาศ-พอพาน สระเอ-ดอเด็ก-ทอทหาร แบบเนี้ย มันก็คือคำที่ผิด
อืม อือ ๆ ๆ อือ อืม อือ อืม ๆ อือ ๆ อา อือ ๆ ๆ อือ ๆ อืม อา อืม ๆ อือ โอ้โฮ มันต้องเป็น อออ่าง-ไม้หันอากาศ-ปอปลา อย่างเงี้ยเหรอ ใช่เปล่า?
ใช่ ใช่ ๆ ค่ะ แล้วก็จะมีหัวหน้ามาชมเราแบบว่า โอ้โฮ เธอใช้แบบได้เก่งมากเลยนะ แบบแต่ละคำที่เขาใช้ผิดกันน่ะ แล้วมันก็เหมือนหัวหน้าเอาคำที่แบบเรารู้ตรงเนี้ย ไปสอนกับคนในทีมเพิ่ม
หรือบอใบไม้นะ? อ๋อ ๆ โอเค ลืมไปเลย อือ
ซึ่ง คนในทีม ก็ไม่รับฟังอยู่ดี ก็จะมีแค่เราอะค่ะ ที่แบบใช้คำได้ถูกต้องตรงเนี้ย เราก็มองว่าเป็นความสามารถนะ เวลาคุยกับลูกค้าก็จะดู โพรเฟสชันนัล ด้วย
อ้อ เออ ๆ ๆ ๆ อันนี้เห็นด้วยเลยว่า แบบมันดู โพรเฟสชันนัล มากขึ้นเนาะ แล้วก็ดูแบบมันเป็นทางการ ดูแบบ ดูแบบเป็นคนที่แบบ ดู ๆ โอเคเลย อันนี้เข้าใจ เวลาตอบเมลกับลูกค้าเหมือนกัน บางคนแบบตอบมาแล้วพิมพ์แบบคะ ค่ะ อะไรเขียนก็ยังไม่ถูก ก็เลยรู้สึกแบบ เออ มันขัดใจเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ย เออ ๆ อันนี้เห็นด้วยมาก อืม ๆ ๆ ๆ โอ้โฮ เก่ง ๆ เนาะ เอา ๆ สิ่ง อา ๆ ครับผม
ค่ะ ใช่ ๆ แล้วแบบ